Ừm, ừm, ừm, đúng rồi. Nhưng mà bạn thường sẽ làm gì để mà, ờ, bạn bè của bạn cảm thấy là, kiểu, được lắng nghe và không có bị phán xét?
Ờ, đầu tiên nha, là mình, ờ, sẽ, gọi là, khi mà ở trong một cuộc trò chuyện nào đó đi, thì mình sẽ, kiểu là, thực sự là mình tập trung vào câu chuyện của họ, chứ mình không có, gọi là, phản hồi ngay. Ví dụ nghe, họ sẽ kể câu chuyện về, ờ, công việc hằng ngày, về, ờ, áp lực gia đình, hay là về tình cảm đi, thì mình chỉ nghe thôi và mình không nói gì hết, mình chỉ thật sự chăm chú lắng nghe.
Ừm. Mình hiểu. Ừ. Ừm. Tức là họ bạn sẽ nghe họ và bạn không có ưm, ưm, kiểu như là, phán xét họ, không có nhận xét gì cả.